آه، آه.
فبُصّي بابقى عايزة أقول له: "طب بُص، أنا هاقول لك على حاجة، أنا هامشي من قدّامك عشان ما أقولش حاجة، يعني تتحسب عليّا، تتمسك عليّا غلطة." <laughs>
"أنا ماشية وسايبة البيت." <laughs> أنتِ عارفة ماما ماما كانت على طول بتهزر بسبب الموضوع ده، لمّا كنا أنا وأخواتي بنجننها، وبابا يقعد يقول لها:"؟" تقول له: "طب أنا ماشية وسايبة البيت" <chuckles>
ب امم، امم. آه، "طب والله لأسيب لكم البيت، وما حدش فيكم هيعرف لي طريق جُرة." الجُرة دي فين بقى؟ أنا نفسي أفهم.
عمرها ما مشِيت، بس هي أيوه، بالضبط. <laughs> ماما على طول بجد، كانت حركتها يمين وشمال، كلّ أمّا كلّ أمّا بابا يبقى بيحامي عننا شوية، تقوم قايلة له: "طب أنا ماشية وسايبة البيت!" "يا ستي تعالي يا ستي، هتمشي تروحي فين؟"
امم. امم. بالضبط، لأ، بس بابا شكله كان طيب أوي، إحنا كان عندنا العكس بقى، يعني والدي هو اللي صعب، ووالدتي هي اللي بتداري علينا كده بقى، فدايمًا أمي كانت بتاخد لها النصيب في التهزيق معانا يعني، ومش تهزيق يعني في الزعيق وكده يع <laughs>
آه. اهم. آه. <laughs> آه، كانت في الفريق معاكم
أيوه، طبعًا "خلاص يا حج في إيه؟ مكبر الموضوع ليه؟" ومش عارف إيه، والكلام ده "أيوه، ما أنتِ بتدافعي عنهم وأنا باقول هُم طالعين لمين؟ طالعين ليكِ" وإحنا أصلًا جيناتنا كلها واخدينها منه أساسًا. <chuckles>
امم. آه، واضح ال العصبية. <laughs>
آه، أنا بُصّي، أنا جيناتي كلّها هي والدي، علشان كده أنا أفتكر إن أنا والدي مثلًا قبل الجواز، أمّا يحب مثلًا يزعق مع حد، ييجي ييجي مثلًا ينده عليّا عشان ينكش فيّا، عشان نزعق قصاد بعض، ما هو عايز يزعق، عايز حد عصبي، مش عايز أن آه، أنا أخواتي باردين شوية مش باردين، عارفة اللي هو إيه؟ من الناس اللي بتقعد بتكبر دماغها. "ماشي." "آه." "تمام." آآ م مع ماشي ما ما أنت عايزني أزعق يعني معاك، أنا مش هاعمل كده، فاهماني؟ لكن أنا بقى واحدة مثلًا اللي هو إيه؟ زيه بالضبط ممكن تعصبيني بسرعة، فاهماني؟
ياه! امم. إيه ده! <laughs> امم آه. امم. آه.
آه، فاللي هو هاتوها لي بقى، فأنا باقول له: "طبعًا أنا بعد ما اتجوزت أنت مش عارف تزعق مع حد" فوالدتي بقى تقول إيه؟ "لأ، ما إحنا خدنا مكانِك، ما تقلقيش بقى بيشوط فينا كلّنا، أنتِ كنتِ موجودة بتسدي لوحدِك."
آه. "ده أنتِ كنتِ يا حبيبتي شايلة الموضوع لوحدِك، دلوقتي بقينا كلّنا."
آه، أنا أنا أفتكر حتى والله أخواتي مثلًا لمّا كانوا عايزين يخشوا في نقاش مع بابا، و يبقوا عارفين النقاش ده مثلًا هيتقلب على دماغهم، بيصدروني أنا يقولوا لي: "طب تعالي بس معانا وإحنا إيه، يعني هنتكلم، بس تبقي معانا مثلًا بحيث اللي هو إيه؟ آآ لو بابا اتعصب أوي، ت تقولي أي حاجة يعني."فمثلًا نيجي نتجمع خلاص ماشي اللي هو مثلًا أقول له مثلًا: "اهدى يا حج ما فيش حاجة، ده هو قصده كذا" يعني أبسّط المعلومة شوية، أو أدخلها لبابا بشكل لطيف شوية يعني، عشان أخواتي غُشَما شوية، ما بيعرفوش يبقوا سياسة.
امم. أنتِ كده، كده بيتزعق فيكِ، تعالي أنتِ. آه. آه. امم. ما أنتِ تلاقيكِ أنتِ تلاقيكِ أنتِ الوحيدة اللي كنتِ فاهماه كمان، وفاهمة هو عايز يسمع إيه.

إمم، وأخدتِ لِك أنتِ شوية التهزيق بس إيه، هُم اتحموا فيكِ.
أ إمم. بالضبط، بقى خلاص بقى يعني وهُم يعني آآ بس طلاما عارفين إن أنتِ اللي بتعرفي تسدّي فأنتِ اللي بتبقي دايمًا في وِش المدفع طول الوقت يعني. أيوه، بالضبط. آآ كنّا بقى بنعمل كده دايمًا مع ماما برضه اللي هو إيه ماما أح قولي لبابا كذا، كذا، "أنا مالي."
إمم. على طول يزقّوكِ أنتِ آه، آه. <laughs>
فاهمة، فهي دي بقى فكنّا دايمًا بنصدّر اللي إيه، بيعرف يسِد شوية أو يقَف في وِش المدفع شوية هو ده اللي بيتصدّر له.
آه. آه، فهم
آه، أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاكِ شكرًا.
وأنا كمان، إن شاء الله نتكلّم بُكرة.
أكيد.